Sag mal, wie findest du eigentlich Zeit für dich selbst trotz eines vollen Terminkalenders?
Ah, ja, das ist tatsächlich 'ne ganz schöne Herausforderung. Je nachdem, wie voll der Kalender ist, äh, würde ich sagen, das klappt mal mehr und mal besser also, mal schlechter und mal besser, so rum. Ähm, und, äh, ja, tatsächlich, äh, sehr abhängig, aber, äh, ich habe mit der Zeit so versucht, äh, so 'n bisschen dran zu arbeiten.
<chuckles> <laughs> Na klar. Okay, und, äh, das heißt, ich höre da so heraus, dass du tatsächlich einen Terminkalender regelmäßig führst. Hm, wie machst du denn das? Noch so ganz traditionell in Papierform oder im Handy oder auf'm Computer oder so einen geteilten Kalender? Wie machst du das?
Tatsächlich ist es mittlerweile, äh, fast, äh, ausschließlich am Smartphone. Ähm, natürlich ist das Ganze mit dem Arbeitskalender verlinkt, äh, heißt, äh, Outlook-Kalender und, äh, ja vom Smartphone der Kalender, das synchronisiert sich und, äh, dadurch hat man dann irgendwie alles, äh, an einem Ort. Es ist halt ganz hilfreich.
Okay. Ja, mhm, das klingt auf jeden Fall so, als wären da definitiv Synergieeffekte am Werk, die dir dann trotz des vollen Ka Terminkalenders dabei helfen, äh, zeitliche Ressourcen und ja, Management Ressourcen zu sparen, oder?
<laughs> Ja, 'n Stückchen weit schon, ne? Also, äh, was tatsächlich entscheidend ist, äh, sich immer mal wieder bewusst kleine Pausen einzuplanen in dem Tag. Im Kalender auch bewusste Blocker dafür zu setzen, ne, so? Ähm, ich mache es ganz gerne mal an der Arbeit, äh, einfach mal so 'n so 'n 10- Minuten-Blocker, ähm, wo ich dann einfach 'nen kleinen Termin, äh, mit mir selbst eintrage, ähm, und, äh, den nutze ich dann: Einfach mal kurz runterkommen, vielleicht mal kurz vor die Tür gehen, einfach solche Kleinigkeiten, ne?
Mhm. Okay. Ah. Ja, das ist ja 'ne starke Idee. Ähm, sind das denn auch so diese diese Zeit für dich, ist das dann auch Zeit, wo du vielleicht 'n Telefonat mit der Familie unterbringst oder mal, 'n Gespräch mit 'nem Kollegen oder geht's dann wirklich einfach um um eine kurze Pause für dich selbst?
Mhm. Äh, tatsächlich ist es auch so, dass dann mal 'n kurzes Gespräch mit der, äh, Familie oder so, äh, stattfinden kann. Also, äh, dann geht's einfach drum, hey, ne, wenn jetzt irgendwie, äh weiß nicht, meine Partnerin hat mir geschrieben und dann warte ich halt, bis ich diesen Termin habe und dann rufe ich eben in diesem Zeitfenster kurz an, weil's gut passt, ne?
<chuckles> Ah, okay, das macht Sinn. Ähm, interessant wäre jetzt noch in dem Zusammenhang, äh, mit dem vollen Terminkalender: Was machst du denn beruflich, das es erforderlich macht, ähm, dort so offenbar viele Termine einzutragen?
Mhm. Äh, ich bin tatsächlich, äh, Sales- Sales Manager, das heißt, äh, ich habe halt viele Kundentermine auch eingetragen. Äh, das meiste findet zwar mittlerweile remote statt, aber ja.
Ah, ja.

Okay, ja, das klingt auf jeden Fall da definitiv nachvollziehbar. Hm, und wie ist das, wenn du dir, hm, diese Auszeiten nimmst für dich selbst, vielleicht auch mal längere oder Hobbys nachgehst oder Zeit mit Familie, äh, verbringst, bekommst du dann ein schlechtes Gewissen, äh, wenn n der Tag nicht so komplett durchgetaktet ist?
Das war lange Zeit tatsächlich so, äh, mittlerweile aber gar nicht mehr. Also, es war <chuckles> 'nen <sighs> es war irgendwann die Erfahrung, die gezeigt hat: „Hey, also, diese Pausen, die bringen mich dazu, dass ich eigentlich in der restlichen Zeit dafür deutlich leistungsfähiger bin.“ und, ähm, die deswegen was Gutes sind, auch zuträglich für die Arbeit. Aber das musste man natürlich erstmal erkennen.
Hm. Ah. Ja, okay, das macht echt Sinn. Äh, ich verstehe schon, erkennen sagst du. Also, hm, daraus schließe ich, es gab mal Zeiten in deinem Leben, wo dein dein, äh, Terminkalender leider noch voller war als jetzt schon. <chuckles>
Hm, ja, also, ähm, zumindest waren da halt diese bewussten Pausen nicht drin. Ähm, und das hat halt dazu geführt, äh, wenn dann eben mal 'nen Termin länger gedauert hat, ne, wie wie wir's eben schon hatten, äh, dann ist halt schnell auch mal die Mittagspause ausgefallen und das war dann irgendwann halt auch, äh, nicht mehr gut, ne, weil dann, äh, merkt man, dass man dann unkonzentrierter wird. Man ist müde, man quält sich nur noch durch den Tag und das ist halt auch kein gutes Arbeiten.
Mhm. Mhm. Ei, e, ei.